Eee, ada sih iya sebenarnya aku lagi mau membesarkan atau me apa ya, mengelola itu, Kak, seperti kayak rasa bersyukur aku iya aku dengan dengan sehat setiap hari ngelihat keluarga aku itu kan cukup hal yang simpel tapi keluargaku yang sehat ya maksudnya ya dan lengkap itu hal yang simpel tapi aku syukuri gitu dan juga kayak, mungkin melihat, eee, hal-hal yang dibawa ya misalkan kayak orang, juga, eee, kerja tuh lebih capek lebih gimana tapi dia masih bisa bersyukur dan ada juga ya teman-teman aku atau orang di luar sana yang aku ngelihat tuh, eee, memang udah udah kerja keras segala macem tapi juga toh bersyukur dan bahagia gitu dengan hidupnya itu 1 hal kecil dan kedua mungkin, kayak hal-hal seperti apa ya, ya aku juga lumayan kadang-kadang orang rumahan juga ya, Kak, ya jadi kayak berhemat di rumah kayak main game aja udah bikin hal simpel yang menurut aku lumayan iya itu, cukup ini sih menyenangkan buat aku dan menghibur aku banget iya gitu, Kak.
Mmm, oke. Oh, iya, mmm. Mhm, iya. Oh oke, mhm. Menyenangkan ya, mmm, tapi kalau, eee, yang konteksnya itu adalah dengan mengeluarkan uang gitu tapi budgetnya dikit aja gitu ad ada gak misalkan kamu beli makanan tapi yang di kaki 5 gitu atau kayak beli beli barang tapi sebenarnya, eee, ini tuh sangat terjangkau tapi kamu udah seneng gitu ada gak yang kayak gitu-gitu?
Oke. Ada ada banget, Kak. Ada ada jadi mungkin kalau kalau yang mengeluarkan minim budget iya adalah mungkin, makanan di dekat rumahku ada 2, 3 tempat ya warteg-warteg atau Padang gitu yang memang aku suka banget ya masih masih di bawah Rp20.000 juga dapet gitu kan itu itu itu juga oke dan juga mungkin 1 lagi itu adalah kayak, eee, mem membeli barang-barang yang mungkin harganya, lagi diskon gitu ya di bawah Rp50.000 yang hanya cuma Rp15.000, Rp20.000 kadang-kadang aku, dapat hal seperti itu juga seneng banget tuh gitu di di di di-marketplace ya itu sih, Kak, paling kurang lebihnya, mhm.
Oh warteg oke. Mhm, iya iya. Oh, kebayang paham paham, oke tapi selama ini ada pengeluaran tetap yang sulit kamu kurangin enggak?
Ada, eee, pengeluaran tetap ya mungkin, eee, belakangan ya 3-6 bulan belakangan ya padel lah terutama ya jadi kayaknya memang itu udah sangat menguras ya dengan bermain s seminggu 3 kalian aja betul, heeh, bisa sekali main Rp250.000 itu sih pengeluaran tetap dan mungkin langganan langganan digital aku yang cukup banyaklah itu sih ya kayaknya ya.
Apa tuh? Oh oke. Iya lagi hype juga kan sebenernya ya, mhm mhm. Oh iya? Oh platform-platform gitu ya, oh kebayang sih, iya iya tapi sekali lagi aku mau bilang sih kamu punya pemikiran atau punya keinginan untuk, eee, mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih hemat itu sudah menjadi sesuatu yang layak diapresiasi banget sih, Kak, heeh, dan perjuangan kamu buat menahan impulsif itu real banget ya dan kamu enggak sendirian kok, mmm, ngerasa kayak gitu nah, kalau dari cerita kamu aku ada sih beberapa saran gitu artinya
Mmm, iya betul di HP gitu sih, Kak. Mmm, iya, Kak. Oh iya bener, Kak.

Berarti ini disini kamu pengen, eee, hidup hemat, gitu ya, intinya, ya? Tapi tetap tidak kehilangan rasa kenyamanan kamu, gitu ya, dengan lingkungan sosial kamu, gitu ya?
Iya, mhm, pengen hemat. Iya, karena mungkin, eee, di di zona nyaman aku, gitu ya, zona nyaman aku ini, eee, ya, ini gitu, apa namanya, <tsk> mungkin sedikit, ya aku hidup termanjakan kali ya, Kak, ya, gitu ya, dari dulu terdidiknya tuh kayak apa-apa, eee, dapet, apa-apa dibeliin, apa-apa juga termasuk heeh, teman-teman aku juga kayaknya termasuk yang kayaknya tuh, eee, kurang minimalis atau se eee, sederhana lah gitu, dari cara mungkin pergi-perginya, makannya, pergi makannya dan segala macam, gitu sih, Kak.
Ya, oke. Mhm mhm. Oh, aku ngerti sih, ngerti banget perasaan kamu kayak gimana, apalagi kalo kamu nih, terbiasa hidup nyaman, terus sekarang tuh pengen lebih bijak, gitu ya, lebih hemat, tapi juga tanpa kehilangan apa, eee, quality of life kamu yang selama ini udah kamu e jalani, gitu. Eee, tapi dengan kamu punya niat baik buat ngatur keuangan, itu udah merupakan langkah besar banget, loh, Kak, jadi itu layak diapresiasi sih, sebenernya. Cuman mhm, kalo kamu aku boleh tau
Ya. Betul, mhm. Iya, betul betul, Kak. Ya. Mmm, ya. Iya, makasih, Kak. Boleh, boleh, Kak.
kamu tuh paling s biasanya tuh paling di nggak bisa nahan, apa ya, nggak bisa nahan godaan, gitu lah ya, ketik ketika mengeluarkan uang itu, untuk kebutuhan yang seperti apa sih, Kak? Atau keinginan yang seperti apa sih?
Mhm. Oke, eee, yang pastinya yang memang, eee, terletak di zona nyaman aku ya, mungkin seperti kayak contohlah aku hobi jalan-jalan ya, Kak, ya. Jadi kalau pergi itu mungkin kenyamanan aku adalah ketika semuanya, eee, akomodasi juga oke, misalkan dari dari maskapai pesawatnya, oke, gitu ya, Kak, ya, dan juga hotelnya oke, gitu kan. Yang lebih, eee, ya yang lebih di atas dikitlah dari standar, gitu kan. Udah gitu juga, itinerary-nya atau tempat-tempat yang kita pergi juga oke, gitu. Itu itu salah satunya dan ke-2 juga, yang aku cukup konsumtif adalah yang aku geluti, atau aku hobi ya, lagi aku hobi gitu, misalkan ya, kayak belakangan aku lagi main padel nih, olahraga padel. Jadi padel juga termasuk heeh, itu kan cukup mengkonsumsi uang yang lumayan banget, ya, Kak, ya, mungkin dari nah, apalagi teman-teman aku lagi ganti-ganti raket, aku ngelihatnya juga kayak, ya kadang-kadang nggak tahan juga untuk ya ganti-ganti sepatu, ganti-ganti raket segala macem gitu, mainnya, sekali mainnya juga cukup mahal lagi, gitu sih, Kak, kurang lebihnya.
Oh, oke. Hmm, ya. Oke. Mhm, iya. Mhm. Oh, baik, kebayang sih. Mhm. Iya. Mmm, oke. Mmm, <tsk> oke, kebayang sih. Tapi itu kan, eee, kalau ngomongin beberapa hal yang memang, eee, pasti mengeluarkan bujet yang cukup besar, gitu ya. Tapi ada nggak sih, ini kalo kita ngomongin yang agak kontras sedikit, gitu. Ada hal-hal kecil atau hal-hal sederhana yang sepertinya tuh kayak minim bujet tapi bisa bikin kamu happy setiap hari, ada nggak?
Iya. Iya.